Una struttura chirurgica, però con dei con dei con dei macchinari robot che vengono a distanza, diciamo, operati dal chirurgo che si trova a Milano, per dire. Là ci s c'è una c'è un'équipe che chiaramente farà determinati poi lì lì è il chirurgo di Milano che fa proprio le operazioni. Tanto più che ormai oggi anche con quei sistemi che hanno ti fanno i diciamo, in laparoscopia, no, che fanno i buchini, entrano dentro, non aprono quasi più, c credo eh, non lo so, ma credo che m ormai le operazioni, uhm, in cui aprano il ventre, aprano il torace, anche erano molto limitate a casi a casi estremi e vanno con quei sistemi lì, e la lavorano con dei con dei con dei con delle una visione attraverso de delle fibre ottiche, lavoran a ta è tutta una son tutte cose fantastiche. Ma anche l'intelligenza artificiale oggi pare che in campo, diciamo, uhm, come si dice, <tsk> in campo, per per esempio, ne nell'andare a analizzare le le radiografie, no, radiografie, ehm, in in campo diagnostico, nel ramo diagnostico, radiografie, TAC, tutti questi strumenti qua, oggi con l'intelligenza artificiale riescono a ottene perché cosa c'è? Ci sono fanno istruire l'intelligenza artificiale da 1000 radiologi, no, 1000 radiologi poi coi c a affiancati da da dai cardiologi, dai neurologi, da dagli internisti, tutto e questo dà un all'intelligenza artificiale la conoscenza di tutto queste questo questa tutte queste persone messe assieme. Quindi quella è in grado di capire, di vedere da una da da una radiografia, da un da una TAC, vedere
Eh sì. Sì, sono molto limitate ai casi più estremi. Sì. Sì, sì. Eh. Ah, okay. Quindi diagnostico. Che cosa potrebbe essere, che cosa potrebbe non esser
È un po' il discorso esatto, è un po' il discorso di di di del dottor House, no? Che in fondo non è che un'équipe, uhm, c'è un dottore che magari vede la cosa che l'altro dottore non la vede, ma è è realtà quella, cioè non la vede, uno la interpreta e combinazio l'intelligenza artificiale cosa fa? Non è che che risolve, perché non è che l'intelligenza artificiale è in grado di dire: “È questo”. Però dice: “Guarda, potrebbero essere questo, questo, questo, questo, questo”, quindi
<chuckles> Certo, certo, certo. Dà una uno spettro, e chi
Dà un range appunto, un range ai d ai medici che poi possono ragionare su quello e vedere cosa effettivamente può essere. No, no, ma è la medicina è uno di quei campi dove vedremo vedremo queste tecnologie qua, ehm
Assolutamente.

Sì, c'è una c'è comunque una differenza culturale e anche proprio di capacità di comprendere gli strumenti.
Ah, magari sì, ma magari all'estero ci l ci sono popolazioni anche anziane che sono più portate perché, non so, hanno avuto magari da parte del del del del del sistema nazionale u un un approccio diverso, d avra hanno avuto magari dei un un aiuto dive ma adesso mi viene in mente una cosa: non si è mai vista una ecco, per esempio, per gli anziani su certi ma una trasmissione televisiva che insegna, <chuckles> come c'era una volta, "non è mai troppo tardi", una trasmissione televisiva di, ehm, alf alfabetizzazione molto di base su sul pc, su queste sulla sulla su sull'informatica, no? Ade guarda, mi è venuta adesso quest'idea qua proprio.
Un aiuto. Sì. Insegni la tecnologia? Ah. Eh sarebbe un'ottima idea. In effetti questo pro
A secondo me, voglio dire, non sarebbe una cosa una cosa che che andrebbe andrebbe a vuoto, perché
Eh, beh, dal momento che comunque è una problematica ed è, effettivamente, una problematica in Italia. Ehm, quello quello che che so è che alcune istituzioni magari a anche i comuni, insomma, si impegnano alle volte in questi corsi di alfabetizzazione.
Eh, esatto, esa esa Ma il comune dove sono io proprio niente di niente, di niente, proprio, quindi è picco è un piccolo comune, ma no proprio da quel punto di vista lì proprio 0, completo, cioè assolutamen
Ah, accidenti, proprio niente. Eh, allora, ci vorrebbe magari, sì, un pochino più di a di attenzione.
Cioè capis per dire, io la eh, io l'altra volta sono stato in banca dove non andavo da anni per fare un'operazione. Che d che son dovuto cioè ho detto: "Vado in banca per fare questa" ho visto che nelle banche ormai non ci va più non ci va più nessuno. Ci son pochissime persone, non ci son più gli sportelli, i cas e le casse. È tutto ormai <clears throat> <coughs>
Sì, è molto tutto ristretto e limitato a
è cambiato completamente.
Eh, è una cosa
E quest e questo E quindi le perso
È è una cosa sconvolgente perché, in realtà, ecco, questo cambiamento forse, a tuo avviso, ehm, l è è stato troppo veloce, forse?
No, non è troppo veloce; è che è mancata l è mancata la la la l'insegnamento, cioè chiaramente i giovani sono più portati, so è più è più nel loro nel loro nel loro in no interesse, non lo so. I giovani, vabbè, coi giochi, con le cose, sui computer <clears throat> ci passa le giornate. Persone anziane o o uno c'ha un particolare interesse, gli può piacere la l'argomento, gli può piacer altri, invece, no non ci pensano neanche.
Erto.